Ja, ich habe da so 'ne ganz gemütliche Bank, die ist so unterm Busch, dann ist man auch im Sommer 'n bisschen geschützt und, äh, da kommen da die Eichhörnchen, dann kommen die Hasen vorbei, der Eichelhäher und so. Ist so ganz romantische Ecke, weißt du? Äh
Mhm. Siehst du. Es hört sich gut an, um den Kopf freizukriegen. So um um den mentalen Ausgleich 'n bisschen zu bekommen, ne, zu dem Ganzen.
Richtig. Genau, ne, du hast mich ja auch nach dem Lebensstil gefragt, ne? Ähm, und neben dieser körperlichen Geschichte das hat ja Auswirkungen gehabt, weil ich vorher war ich extrem busy, weißt du? Auch beruflich, immer Gas geben, äh, in halbstündigen Terminkalender getaktet und, ähm
Ja. Mhm. Ja.
das habe ich dann schon gemerkt: „Hey, du musst dich so 'n bisschen anpassen, ne, äh, runterdrehen.“ Und, äh, ja, das ist
Ja. Und das war vielleicht psychologisch auch wie war das für dich? War das hat es dich konntest du dich da gut anpassen, dass dein Rhythmus jetzt langsamer sein muss oder wie war das?
Ja. Ja, es hat 'ne komplette Wende gegeben. Also, ich habe dann noch mal angefangen zu studieren mit nach der OP. Ähm, ja, habe dann noch 'n Master gemacht für Change Management und, äh, das hat mir viel Spaß gemacht. Also, dieses Thema Veränderung, äh, Transformation, ähm, also, in allen Lebensphasen, ne, oder Tech Technologie oder was weiß ich was kannst du ja auf Organisationen übertragen und dieses Thema kickt mich bis heute. Ähm, von daher ist das auch so 'n gewisser Ausgleich, äh, dass ich meinen Kopf m mit interessanten Dingen beschäftige, ähm, für die ich früher mal gar keine Zeit hatte. Äh
Super. Wow. Ja. Ja. Wollte ich grade sagen, da hast du tatsächlich geschafft, aus der Situation das Beste für dich zu machen. Das schaffen nicht die das schaffen nicht viele Leute. Also, sehr viele Leute
Mhm.
die nimmt das mental sehr mit, wenn die gesundheitlich getroffen werden, ne, mit solchen Sachen und, äh, wow, also, das ist
Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, das
Ich bin, äh wow.

Ja, <chuckles> ja, äh, hört sich so gut an, ne? Äh
Hm. Ich weiß, es war sehr anstrengend, und a also, ich ge ich weiß es. Deswegen genau deswegen sage ich: „Wow, dass du aus so einer Situation die Kraft dir genommen hast“, ne? Du hast die sehr bewundernswert, wirklich.
<chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Also über dieses Thema, äh, wie geht man weiter, ja? Äh, wie verlässt man diese alten Komfortzonen, da könnte ich dir jetzt 1,5 Stunden 'nen Vortrag drüber halten. Aber <laughs> lei leider haben wir jetzt die Zeit nicht. Aber weißt du, es gibt also auch nach solchen Phasen gibt es immer ein Danach, und das jede Krise ist ein Wendepunkt und da kann man sich entscheiden, ob man's runterfallen lässt oder ab nach oben geht, ne?
Den würde ich gerne hören. <snorts> Wirklich. <chuckles> Genau. Genau. Wir entscheiden uns immer, wie wir reagieren, ne? Auf die Situation.
Ja. So is genau Das ist es, ne? Vielen Dank, dass ich dir das mal erzählen konnte. Deine Fragen haben mich motiviert, und ich wünsche dir auch den besten Tag. Mach's gut.
Sehr, sehr gerne. Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.
Ja. Ciao.

Fahrradfahren, Fitnessstudio. <laughs>
Fahrradfahren ist gut, ja. Schwimmen, äh, ist auch, ähm, gute Alternative. Schwimmen ist immer gut.
Ja. Mache ich auch sehr gern, ja. Aber, mhm, ich ich gehe
Ist, äh schonend für die Muskeln und Gelenke. <chuckles>
Ja, in jedem Fall, ne? Ähm, da ist bloß das Problem, dass ich da 'n Freibad zwar in der Nähe habe, aber wie gesagt, Freibad und, äh, da gehe ich dann nur im Sommer hin, ne? Erfordert auch viel Disziplin, ne? <laughs>
Ach ja, ja. Okay. Ja. Ja, aber du gehst ja auch schon ziemlich diszipliniert ins, äh, Fitnessstudio, muss ich sagen. Das ist also, Disziplin fehlt dir anscheinend nicht. <giggles>
Das ist richtig. Ja. Äh, richtig. <laughs>
Von daher äh, und ich denke mal auch mit dem, was du machst, ähm, bist du schon sehr, sehr gut dabei. Also, Fitnessstudio und Segeln und ne? Du hast 'n Ausgleich gefunden auf deine Art und Weise und Bewegung ist in jedem Fall wichtig, das sage ich immer. Äh, e auch wenn es nur Gehen ist, Spazierengehen oder, ne? Der Körper braucht Bewegung, auf irgendeine Art und Weise.
Oh. Oh. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, ja, das kommt dazu. Also, ich gehe auch sehr, sehr gern spazieren. Das sind dann immer so 4 km 5 km, äh, die ich gehe. Das kann man auch mal in der Mittagspause machen, ne, dass man da eben rausläuft, ne? Übrigens laufe ich unheimlich gern über 'n Friedhof, ja. <laughs> Ja, ich habe hier in der Nähe das ist wie so 'n Park, weißt du? Äh, 'n uralter Park, äh, mit ganz großem Baumbestand, altem Baumbestand und eine Ruhe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja.
Genau. Genau. Ja. Mhm. Das das hört sich eigentlich schön an. Also, der Friedhof hier bei uns ist ist ist nicht schön. Also, da würde ich nicht spazieren gehen, ne. Aber ich kann's mir vorstellen, ich habe, ähm ja, so in so 'nem Park mit großen Bäumen, wenn das schöne Gräber sind mit Blumen, dann finde ich das auch nicht gruselig. Könnte den Kopf freimachen.
Mhm. Ne? Ja. Mhm. Ja.